Iıı, çok sevdiğim, hı hı. Eee, çok sevdiğim müzisyenler var, Hans Zimmer gibi, eee, eee, onların, eee, çok güzel film müzikleri de var ve aynı şekilde, eee, y çalışırken dinlemeyi çok seviyorum Hans Zimmer'i. Bik bika eee, çünkü, eee, onların, eee, yarattığı, emm, çünkü, eee, bir onun kendi grubu da olduğunu duymuştum. Iıı, y yararlandığı, ııı, ekipmanlar vs. ııı, çok, ııı, fazla enstrüman çalıyor bu arada Hans Zimmer. Iıı, o yüzden, ııı, yine evet, hı hı, dinlemeyi seviyorum diyebilirim.
Ya da böyle. Hah? A! Evet. Hı hı. Hı hı. Bayağı etkilemiş o zaman seni. Eee Harika, çok güzelmiş. Anlatırken bile aslında sesindeki tınıdan bunu fark edebiliyorum. Çok güzel. Peki, emm, bir de yağmurlu gününü sormak istiyorum. Yağmurlu günlerde orada çalan şarkılar nelerdir?
Hı hı. Tabii. O da şöyle, eee, olurdu büyük bir ihtimal. Yağmurlu günlerde daha böyle, eee, yavaş akan özellikle işte Billie Eilish'in şarkıları olabilir. Eee, hı hı.
Hımm, çok güzel gider, evet, onun sesinin duruluğuyla beraber, doğru, haklısın.
Evet, d ııı, severim de Billie Eilish'i. Iıı işte Happier Than Ever şarkısı olabilir, işte When The Party's Over şarkısı olabilir, eee, Barbie için evet, Barbie için de bir şarkı yapmıştı daha sonra bayağı viral hâle geldi, What Was I Met For diye bir şarkısı vardı. Eee, onun dinlemeyi seviyorum açıkçası, daha böyle yavaş akan durumlarda özellikle yağmurlu günlerde.
Hı hı. Güzel seçim. A! Evet, harika bir seçim. Hı hı. Hı hı. Anladım.